Senti volevo chiederti ma tu, mhmm, come scegli tra comprare o affittare casa alla fine?
Allora, ehm, partiamo dal presupposto che io ho comprato casa. E scelgo di comprare casa perché, mhmm, probabilmente, mhmm, ho mi piace l'idea di sapere che quando p sarò anziana e magari la pensione, se ce l'avrò, ehm, mi possa non non debba essere un un introito che debba poi essere ri ehm, girato per pagarmi l'affitto. Quindi diciamo che, a mio avviso, ma anche dato dal fatto che in Italia c'è la mentalità della casa di proprietà, la cosa fondamentale è comprare e non restare in affitto.
Okay. Mh-mh. Sì. Esatto. Mh-mh. Certo. Chiaro. Mh-mh. È vero. Certo. Beh comunque, mhmm, diciamo che molte persone, mhmm, la la pensano come te, e poi, ehm, chiaramente, ehm, forse dipende anche da cosa si vuole nella vita, no, magari se si vuole restare in un determinato posto conviene sempre comprare casa chiaramente, ehm, dipende dalle possibilità se si può fare, ecco. Quindi, ehm, a una persona che magari sa che non si vuole spostare, non vuole andare all'estero, cosa consiglieresti tu?
Certo. Sì. Allora, probabilmente se è una persona che ha la certezza appunto di restare nella città dov'è, ehm, perché non ha ambizioni lavorative di dire: "Ah voglio crescere e quindi mi voglio spostare", consiglio assolutamente, se ne ha la possibilità, ehm, perché ha dei soldi da parte piuttosto perché gli viene concesso un mutuo, di comprare. Assolutamente.
Mh-mh. Sì. Okay. Cer Mh-mh. Sì. Capisco. Beh comunque, mhmm, soprattutto in questo periodo magari aprire un mutuo è molto costoso, ecco. Però, mhmm, credi che alla fine, ehm, convenga sempre rispetto all'affitto? Perché se andiamo a vedere poi nel pratico i soldi versati nell'affitto, tra virgolette, okay, che "ci danno la la casa" però poi, mhmm, sono vanno via, non è che ci tornano indietro. Invece magari quando si fa un mutuo in qualche modo si sta investendo in qualcosa, anche contemporaneamente ad abitarci.
Certo! Secondo me il mutuo è, in ogni caso, la scelta sempre più conveniente. Anche perché, cioè ti faccio un esempio pratico: oggi io sottoscrivo un mutuo con un tasso fisso o che a magari sembra alto, però, inizi a fare un paio di conti. C'è una rata del mutuo più o meno, mhmm, diciamo, mhmm, in una città che non sia Milano, mhmm, una casa ti costa 200.000 €? Spalmato su 30 anni sono circa 650, 700 € di di mu di rata di mutuo. Un affitto l lo giri lì. Però l'affitto ogni anno o o comunque ogni 4 anni, se si va in cedolare secca, ti aumenta. Pertanto, ehm, cioè, uhm, okay, metti che partiamo entrambi dalla stessa cifra, cioè 700 di mutuo e 700 di affitto. Io per i prossimi 30 anni il mutuo ce l'avrò a 700 euro, l'affitto tra 4 anni magari diventa 720, tra 8 diventa 740, quindi cioè è sempre più conveniente il mutuo.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Esatto. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Sì. Cer Esatto. Sì. Mh-mh. È vero! Sì. Cer E poi sei sicura di avere una casa sempre tua. Quindi ci puoi fare quello che vuoi, mentre un magari una persona in affitto, ehm, dipende da come gira al proprietario di casa, ecco. Quindi anche questo può essere un deterrente per capire cosa cosa si vuole poi scegliere, un de una cosa importante, mhmm, su cui a cui pensare ecco. Avere la certezza che le mura sono tue, no?
Esatto! Sì. Esatto! Sì, anche perché comunque c'è in una casa tua, nella quale tu investi, puoi anche pensare di fare dei lavori per migliorarla, per sanarla, per abbattere i costi di riscaldamento. Perché magari, ehm, cr fai dei lavori tali per cui appunto il risparmio è presente in bolletta. Invece in una casa in affitto tutto dipende dalle volontà del tuo proprietario. Cioè se tu hai un problema perché magari gli infissi sono datati e e ti entrano degli spifferi, cioè se il proprietario non li vuole cambiare, cioè tu devi adeguarti alla tua scel alla sua scelta. E a mio avviso non è cioè lo puoi fare fintanto che, magari sai, sei in una città che non è la tua città. Oppure se stai studiando, sei un fuori sede, pertanto hai già tante spese. Comprare case in quella città non ti conviene. Ma se la tua vita e dovesse essere lì, hai della stabilità economica, hai un lavoro a tempo indeterminato e tutte le possibilità: compri!
Sì. Mh-mh. Certo. Chiaro. È vero. Esatto. Sì. Proprio così. È vero. Certo. Chiaro. Certo anche perché poi si, mhmm, si sa che a parità di casa, per esempio un trilocale, se si apre un mutuo magari, ehm, come hai detto prima, alla fine si vanno a pagare magari mediamente 700, 750 € invece se si van se si va ad affittare un trilocale in una grande città si superano anche i 1000. Convieni, no?
Sì. Sì. Assolutamente! Cioè, ti dico ovviamente lì bisogna sempre fare un distinguo sulla città dove si vuole andare a comprare. Perché se prendiamo Milano è probabilmente molto difficile comprare anche soltanto un bilocale. Però, ehm, non so, ehm, quanto comunque si convenga stare in affitto. Cioè riconosco che su una città dove un bilocale, tipo Milano, ti costa 500.000 €, non tutte le banche vadano ad erogare quella determinata cifra di mutuo. Invece l'affitto anche se sono 1200, 1300 €, cioè se tu dai una caparra, hai una persona che ti fa da garante, il proprietario ti dà l'affitto. Quindi è molto più facile probabilmente avere un tetto sopra la testa. Che non è il tuo personale ma è un tetto che hai a disposizione.
Mh. Sì. Certo. Mh-mh. Esatto. È vero. Mh-mh. Certo. Assolutamente. Chiaro. Esatto. È vero. Beh comunque convieni con me che, mhmm, ehm, an come dicevi a inizio conversazione la casa può è anche un investimento a lungo termine, diciamo per la nostra vecchiaia. Metti che una persona si ammala, ehm, può essere che, mhmm, avere magari dopo 30 anni, quando si inizia a diventare grandi e quindi la possibilità di contrarre comunque malattie purtroppo aumenta, ehm, non avere un un affitto da pagare perché si è pagata la casa completamente e magari avere i soldi per determinate cure fa fa tutta la differenza del mondo, no?
Sì. Assolutamente sì! Cioè diciamo che arrivare a, ehm, 70 anni dove comunque si è fatta una vita di fatiche, di sacrifici e poter tirare un sospiro di sollievo, perché tra le varie spese, che non si sa neanche quante saranno tra 50 anni, vista l'inflazione, e alle quali non devo andare ad aggiungere un ipotetico affitto o un ipotetico mutuo perché magari sono una persona poco lungimirante che è andata ad acquistare tardi, per me è sicuramente un sollievo non indifferente.
Mh-mh. Sì. Certo. E quali, anche. Sì. Sì. Mh. Certo, ho capito. Eh beh infatti, è anche una cosa psicologica, magari un pensiero in meno a cui badare, ecco. E volevo chiederti invece secondo te i costi diciamo tra virgolette "in qualche modo nascosti del della f dell'avere una casa propria" ecco, come la manutenzione, spesso e volentieri bloccano un po' le persone a, ehm, comunque acquistare, perché dicono: "Eh però se devo fare se devo o se devo fare" ecco, ehm, però, mhmm, poi fine quando si comunque valore gen della casa aumenta. Tu come cosa consiglieresti a queste persone per convincerli che comunque comprare la maggior parte delle volte conviene?
Esatto. Sì. Allora, ritengo che effettivamente il tuo punto di vista sia corretto. Che ci sono dei costi nascosti quando una persona va a comprare. Perché anche la casa più perfetta, a meno che non sia nuova, quindi, ehm, io ci entro dentro come primo proprietario, probabilmente avrà sempre qualche magagna che non mi è stata indicata in fase di acquisto. Però riconosco che, ehm, ha più senso, ehm, avere una casa di proprietà nella quale io magari posso mettere le mani, anche in autonomia, e che mi dia un comfort, ehm, perché appunto la posso ge gestire a mio piacimento, sia sicuramente un vantaggio rispetto che al necessità di essere in una casa in affitto dove comunque tutte le problematiche che possono essere non sono a mio carico ma con la consapevolezza che il proprietario potrebbe tranquillamente non, uhm, sistemarle. Cioè a me è capitato in passato di abitare in una casa in affitto, avere tanti problemi e di dovermeli comunque sorbire tutti perché il proprietario non voleva fare nulla.
Mh-mh. Certo. Esatto. Chiaro. Mh-mh. Certo. Assolutamente. Certo. Mh-mh. Chiaro. Purtroppo sì è così. E invece volevo chiederti sotto al punto di vista economico, ehm, tu come la vedi, preferisci il tasso fisso o il tasso variabile? Cosa, mhmm, sulla base di cosa lo sceglieresti e, ehm, nel caso, mhmm, nel tuo caso appunto, hai detto che hai fatto un tasso fisso. Ecco, se in quel periodo avess fosse convenuto fare un tasso variabile, saresti comunque ti saresti comunque buttata sul fisso o avresti provato diciamo l'adrenalina del variabile?
Allora, partiamo dal presupposto che io ho il tasso fisso ma perché quando ho acquistato casa all'inizio del 2022 avevo il mio consulente finanziario e mi aveva proposto un tasso variabile che era molto conveniente. Quindi io e mio marito ci siamo guardati e abbia detto: "Ma sai quei 50 € di differenza, cioè insomma, non ci cambiano la vita, però insomma è o magari una cena in più". Quindi abbiamo deciso di seguire il tasso variabile, poi non si sa insomma le il karma, la sfortuna, eh, è partita la guerra in Ucraina e pertanto i tassi sono schizzati alle stelle. E noi nell'arco di 6 mesi siamo ritrovati con la rata del mutuo che è cresciuta di 300 €. Quindi dopo varie peripezie abbiamo deciso di convertirci al fisso, quindi per esperienza personale io consiglio sempre, consiglierò sempre a tutte le persone che me lo chiederanno: "Fate il fisso! Fate il fisso! Non non pensateci 2 volte!"
Mh-mh. Okay. Sì. Ah! Okay. Certo. Certo. Ah. Cer Assolutamente. Sì. Cavolo! <chuckles> <chuckles> Sì. Certo. Chiaro. Certo, perché poi comunque non sai mai, ehm, cosa può succedere da un momento all'altro. Eh in effetti la guerra in Ucraina è stata quasi, mhmm, ehm, istantanea, ecco. È scoppiata da un giorno all'altro e tutto è tutto è cambiato, ecco. E invece volevo chiederti, mhmm, secondo te c'è un'età particolare in cui è meglio acquistare casa o più che altro dipende dalle nostre condizioni e dalle del momento e, mhmm, anche da cosa vogliamo noi. Perché magari sai ci sono anche persone che comprano la casa giusto per investimento. Ci ci sono persone che comprano la casa solo per viverci, ecco. Ehm, miaga magari a un ragazzo anche giovane, fai di ventidue ventitre ventiquattro anni che comunque ha già magari un indeterminato, un buon lavoro e qualche soldino da parte e magari anche con i genitori che potrebbero dargli una mano. Consigli di comprare una casa?
Assolutamente. Esatto. Sì. Sì. Mh. Sì. Allora, ehm, secondo me, ovviamente considerando tutte le i fattori del caso cioè, ehm, stabilità economica, lavoro fisso, ehm, risparmi perché comunque quando si acquista non ci sono soltanto i soldi del mutuo da, ehm, considerare, ma tutte le spese accessorie: agenzia immobiliare, notaio, tasse, ehm, e tutte queste cose qui da considerare. Se una persona giovane ha la possibilità e appunto rientra con tu in tutti i fattori che abbiamo detto prima, quindi vorrà stare lì per sempre, io consiglio di comprare. Io ho comprato a 24 anni ma, mhmm, diciamo che ritengo di essere un caso più unico che raro in Italia al giorno d'oggi. Però, n sono contenta perché so che all'età di 44 anni io avrò la mia casa
Okay. Mh-mh. Certo. Chiaro. È vero. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Sì. Capisco, certo.
di proprietà, mhmm, dove non avrò più nulla da tirare fuori e magari potrò reinvestire nell'acquisto di una casa al mare o in montagna. Quindi se si ha la possibilità io consiglio assolutamente di comprare giovani.
Certo. Assolutamente. Chiaro. Eh beh poi infatti, ehm, comunque si finisce anche di pagare da giovani il mutuo, ecco. Quindi, mhmm, nella scelta di un mutuo consigli anche di valutare molto la durata. Quindi se si ha la possibilità magari di pagare una rata anche leggermente più alta e si vede che il proprio stile di vita non cambierebbe molto, magari invece di fare 30 anni, ehm, sarebbe meglio farne 20, no, anche per pagare meno interessi secondo te, oppure
Esatto. Sì. Assolutamente.
Okay. Certo.
Assolutamente. È meglio probabilmente una rata leggermente più alta, sul momento, ma non avere un dilazionamento enorme del de del appunto del capitale da dover restituire perché questo va a impattare tantissimo sugli interessi. Anche soltanto 5 anni di differenza portano gli interessi a delle cifre, ehm, mostruose. Si parla anche di 10, 15.000 €, pertanto se si ha la possibilità, ma comunque ci sono tutti i consulenti, ehm, della banca che danno suggerimenti, io suggerirei di stare con una rata più alta ma per meno tempo.
Mh-mh. Sì. Chiaro. Assolutamente. Certo. Sì. Certo. Chiaro. Volevo farti un'ultima domanda: ma secondo te a durante la scelta di un mutuo, se si vuole comprare casa, è sempre meglio affidarsi a un broker oppure si può andare magari direttamente alla nella banca e fare da sé?
Sì. Probabilmente è meglio affidarsi a un consulente, anche se questo, ovviamente, ha un costo. Però, ehm, avere un consulente che può fare le verifiche su più banche può trovarti la, uhm, la promozione o la polizza migliore per quella determinata, ehm, richiesta potrebbe essere la soluzione ideale per risparmiare tempo e denaro.
Okay. Certo. Mh-mh. Okay. Chiaro. Capisco. Bene. Ehm, beh comunque volevo ringraziarti veramente per questa conversazione interessante. Ehm, spero di riuscire ad applicare i consigli che mi hai dato e ti auguro una buona serata.
Mi auguro anche io che tu possa applicare i consigli che ti ho suggerito e ti ringrazio per le splendide domande che mi hai fatto. E ti auguro una splendida e piacevole serata.